うーん、と、ま、それは、ちょっと、日本帰ってきてから気づいて、ああ、これ、ちょっと、賞味期限のはい。そうですよね。あの、一応、なんか、割ってみて、あの、ありますよね、なんか、し白身のところが、ちょっと、丸くこんもりともってたら、だいたいまだ新鮮だっていう。
あ、が早すぎるだろうみたいな。<laughs> ええ。 いや そうですよね、なんか、そうなんですよね。もともとはそうやって確かめてたような気もします、なんか、臭ってダメじゃんみたいな。で、そういう、なんか、賞味期限、今はね、すごく見ちゃいますけど、悪くなってからっていうのは、確かに昔私はそれをやってた気がします。
はい。 うんうん。 うんうんうんうんうん。 はい。 そうですね、なんか、基本的に、なんか、日本の場合、あの、多分、その、訴えられたら嫌だからっていうので、ちょっと、あの、賞味期限、あの、うん、どうだろう。えと、短めに、なんか、設定してあるっぽいかなっていう印象はあるんですよね。
うーん。 うん。 ああ、なるほど、そうですね。なんか、お店の責任みたいなことにね、なりますからね。あ、そうですね。そうですか、じゃあ、何か、その、殻とか使ったりします？
うんうん。 はい。 そう。 なん はい。 殻とかは使わないですけど、なんか、あの、前に、ちょっと、部屋で観葉植物とか、あの、すあった時は殻とかを、ちょっと、あの、うん、と、植物のとこの入れ入れたりとかして、ま、しましたね、はい。うーん。
うん。ええ。 はい。 ええ。 ああ、はい。 え、栄養みたいな、ああ、そうなんですね。あ、それは完全にね、いいですよね、いいアイデアですよね。うーん、そうですか。あとは何か、なんかうん。
はい。 うんうんうん。 そうですね、あの、肉系とかだったら、ああ、これ、ちょっと、うーん、買いすぎたなとか、きあの、ちょっと、賞味期限切れそうだなと思ったら、もう、速攻、あの、冷蔵庫に突っ込んでおきます。あ、いや、冷凍庫に突っ込んどきますね。
ええ。 ああ、そうですね、冷凍だとまた長くなりますからね。それ、生のままにって感じですか？それとも、なんか、お料理してから
はい。 そうですね。 生、あ、生です、生で、あの、時間ない時も、そのまま、ポンと入れといて。
ああ、そうなんですね。うん、はい、そうなんですね。で、あの、後ほどお料理するみたい
うーん。 そうですね、はい。
うーん。それって、ちゃんと、使われますか？忘れたりしないですか？
あ、結構、なんか、忘れてずっと出てあ、はい。
あれ、でもね、私も、なんか、そう、忘れちゃうんですけど、ね、あれ、あ、いや、あったみたいなね、びっくりする時があるんですけど、それって保存のコツとかって何かありますか？
う、すそう。 うーん。